Aaa, buraya BaBa ZuLa geldi. Eee, Perugia'ya geldi geçen senelerde. Eee, ama ben gitmedim çünkü BaBa ZuLa'yı çok seyrettim senelerce ve artık, hani, ııı, İta İtalya'da da BaBa ZuLa. <laughs> BaBa ZuLa nasıl? Eee, mesela çok güzel bir şarkısını söyleyeyim. Ne olur onu dinle. Emm, hangi şarkısıydı?
I hı. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben tanımıyorum. <chuckles> Gerçekten, şu anda bilemedim. Hı hı. Belki şarkıyı biliyorum, kimin söylediğini bilmiyorum. O da olabilir.
Eee, yabancı aslında. Söyleyen de Brenna MacCrimmon diye bir kadın.
Hı hı.
Eee, ve o şarkısı muhteşemdir mesela. Emm, eee, hatırlayacağım biraz sonra sö BaBa ZuLa, söylüyor. BaBa ZuLa orkestrayı aslında yönetiyor. Eee, ya bütün müzikleri yapıyorlar. Festivallere çok fazla katıldılar ve çok da
Ve Baba Zula söylüyor, öyle mi? Peki. Hı hı. Hımm. Ne kadar güzel, çok güzel! Belki de biliyorum. Şu anda, hani, şeyden tanıdık gelmedi, hani, bir isim olarak. Şarkıyı belki de biliyorum, hani, şarkılarını. Olabilir. Çalışmalarına bakmış olabilirim yani. Bir de şimdi çok da var ya! Evet, bir de çok çok var. Yani, mesela yeni çıkan o kadar çok, ııı, sanatçı var ki, hani, insan gerçekten, eee, bazen şey oluyor, kayboluyor içinde çok fazla. Ama hepsinin yolu açık olsun, güzel bir şey.
Eee Olabilir, tabii, evet. Ya, şöyle çok uzun süre yurt dışında kalınca, tabii. Çok fazla Evet, evet. Evet, evet ama bu o kadar değil. Baba Zula 90'lardan beri var ve şarkının adı "Bir Sana Bir de Bana" söyleyeyim şimdi ben. Olur da dinleyecek olursan mutlaka Brenna MacCrimmon ve, eee, festivallerde bütün bu aslında tek bir grubun değil de konserlerde tek bir grup olur ya, festivallerde birkaç ayrı genre'dan, eee, grupların olması aslında çok önemli diye düşünüyorum.
Hımm. Ha, peki! Tamam. Bakalım, tamam. Tamam. Tamam, bakarım. Hı hı.

Merhaba.
Merhabalar.
Eee, müzik festivalleri, konserler, eee, böyle çok ruhumuzu aydınlatıyor, değil mi? Eee, evet, e
<chuckles> Hem de nasıl, hem de nasıl? Ve gençliğimizi hatırlatmıyor mu?
Evet, evet, hatırlatıyor. Ben daha çok öyle onlara girmiyorum. Böyle, "A, gençliğim!" kısmında değilim. Ben çok seviyorum bir şeyleri takip etmeyi, izlemeyi. Eee, var mı son zamanlarda böyle katıldığın konser, festival? Çok kıh gider misin?
<laughs> Aha! Yani, şöyle aslında, hani işin latife kısmıydı o. Yani, hani gençliği hatırlatıyor ama tabii gençlikteki hani, eee, Rock'n Coke falan gibi festivallerde, işte gidersin çadırlarda kalırsın, çamurla çamurların içerisinde Öy İyi ki yok. Çok da bir şey kaybetmemişsin aslında. Çünkü genellikle, eee, büyük bir, eee, şeyle sonuçları hep bedbahtlıkla sonuçlanan konserlerdi bunlar. Çünkü Türkiye şartlarında çok zor.
Tabii. Doğru. Hı hı. Hiç böyle bir tecrübem yok mesela. <chuckles> Evet. Ya! Evet. Evet. Öyle mi? Hı hı. Evet.
Yani, koşullar iyi değil; tuvaleti kötü, duşu yok. Eee, yani, eee, içtiğin zaman kaliteli bir sarhoşluk yaşanmıyor falan. Yani bir Hollanda'nın festival gibi ya da İngiltere'nin festivali gibi olmuyor, maalesef.
Evet, evet. Hımm, anladım. Peki, orada bir katıldığın konserlerle ilgili tabii şimdi kıyaslama şansın olmuş. Nasıl?
Var. Evet, evet, evet. Yaştan bağımsız olarak söyleyeyim Caz festivali. Perugia'nın mükemmel bir caz festivali var: Umbria Caz Festivali olarak geçiyor ve bir kıs büyük bir kısmı Umbria'nın başkenti Perugia'da oluyor. Büyük bir şeyle bekledim, eee, heyecanla. Çünkü geçen sene Evet, eee, şey gelmiş, emm, eee, çok sevdiğim sanatçılar gelmişti önceki senelerde. Kaçırmıştım. İşte bu sene kimler gelecek diye bekliyorum ve, eee, çok yakınında olacağım. Büyük bir tesadüf eseri Temmuz'da olacak cez fe caz festivali ve, eee, hani tecrübe diyemem ona. Geçen sene, çünkü sonunu yakaladım. Geçen yaz, İtalya'ya yeni tanıştığım eee, taşındığım için. Çok güzeldi. Yani
Tamam. Hı hı. Çok güzel. Heyecanla. Hı hı. Nasıldı peki? Ha, biraz bazen şey de oluyor, beklentiler yüksek oluyor. Eee, sonrasında şey böyle, hayal kırıklığı da yaşayabiliyorsun. Yani beklentinle alakalı. Eee, dönem dönem onlar da oluyor. Ya çok çok heyecanlı oluyorsun, çok coşkulu oluyorsun. İyi olmuyor, ses kalitesi iyi olmuyor, ses sistemi kötü oluyor, ne bileyim, organizasyon kötü oluyor. Dedikleri saatlerde çıkmıyorlar, gibi gibi. Eee, değil mi? Hani bunların hepsi çok etkili şeyler. Hani sadece müzik, "A, orada şarkı." olarak değil. Ha, bir organizasyon başarı, yani baktığında. <sniffs>
Hı. Hımm. Aslında ne beklediğine bağlı tabii. Bir festivalden ne bekliyoruz? Hı Hı hı. A, hı Evet, evet. Çok. Çok. Evet, evet, evet. Yani aslında evet, ülkeye göre ülkenin de eyaletine göre değişiyor sanırım. İtalya'da, eee, İtalya'da bu konuda başarılılar.